Eh, purtroppo qualche <exhales> 1 settimanina anche! Almeno, era limitato all'ingresso, avevano chiuso tutte le porte, nessuno poteva ap aprir l'ingresso senza senza chiudere tutto il resort, mhmm, va beh! Quindi, tralasciamo questo inizio farraginoso, mettiamola così!
Eh! È è è tosto il concim <chuckles> Cominciamo bene! <snorts>
E e quindi vabbè, okay, all'inizio su che cosa punta, un classico: quindi, i fiori.
Certo.
In generale, era andato a prendere un po' di semi di fiori misti. Quindi, il consiglio sulle confezioni era tipo, adesso non mi ricordo i numeri precisi però, ad esempio: "Ehm, metti, ehm, 5 semi ogni 30 centimetri", ipotizziamo, no?
Sì, sì, sì, sì.
Perfetto. Lui, credo che ne abbia messi 35 ogni 5- 10 centimetri!
<chuckles>
Perché nella sua testa il concetto era: "Ma se io ne metto di più, almeno le aiuole vengono un po' più più grosse, più rigogliose".
E quindi Ma come? Ma no! <chuckles> Non funziona così! <chuckles>
<chuckles> Guarda, è stato un viaggio particolare, te lo di dico già! <chuckles> E la cosa più assurda è che pure sono en sono pe cresciute queste piante, io non so come. Cioè, un istinto di sopravvivenza, c'era una lotta interna folle!
<chuckles> Ah! Sono riusciti sono riuscite, comunque, a spuntare.
Cioè, questi poveri semi non sapevano più cosa fare per uscire probabilmente!
<giggles> E come avete fatto? Avete dovuto sfoltire, a questo punto!
Poi Sì no, vabbè, poi in quel momento, ovviamente, visto che era in è arrivato in ossessione, ovviamente, gli dava anche gli sp lo spray per, tra virgolette, "doparle" <chuckles> quindi, per farle crescere ancora di più. Vabbè, una situazione folle. Quindi, c'erano queste aiuole che praticamente occupavano tutto il terrazzo. È arrivata il periodo della primavera, hanno fatto dei fiori bellissimi che erano un po' ovunque. Poi però, finita la primavera sono andati via i fiori e hanno cominciato a <snorts> cedere le piante, perché avevano probabilmente finito tutto il nutrimento esistente in quell'aiuola <chuckles> e avevano detto "Basta, io do do forfait!"
<snorts> Il fertilizzante. Sì, sì. Mh-mh. Mh.

Sì, di polli, cioè una cosa <chuckles> al che prati vabbè praticamente questo esperimento è andato avanti per un po' di mesi e poi anche quelli sono stati sradicati dalle aiuole. <chuckles>
Mh, de Eh, tra l'altro quella è t è tosta sradicarli 3 metri di girasole.
Sì. Sì, sì sì. Però è stato un esperimento magico, ti posso dire quello, perché proprio abbiamo raggiunto apici di di scene magiche, non si può chiamare in altro modo.
<chuckles> Bellissimo. Ma quindi, ehm, insomma questo, ehm, t abbiamo descritto il tentativo numero 1, il tentativo numero 2, e mi sorprende che tuo papà non si sia arreso e immagino ci sia anche un tentativo numero 3.
No, no. Certo che c'è il tentativo numero 3, ovviamente. <chuckles> Al numero 3 però abbiamo imparato. Perché ora è stabile. Lui ha capito che ha un brutto rapporto con le piante a fiore
<chuckles> Oh, m deve essere testardo però eh, n n <chuckles> Mh-mh, giusto.
e che ama tantissimo le succulente, quindi via di cactus. <laughs>
Okay, ah meno male, meno pericolos <chuckles> Meno pericolos
Assolutamente quindi adesso 2 aiuole sono a cactus, quindi anche con forme diverse, tutte belle no, devo dire che qui adesso c'è un bel lavoro.
Okay. E quello non muo non muoiono mai tra l'altro i cac <chuckles> sono immortali i cactus. <chuckles>
E para sì e paradossalmente questo questa primavera quando sono tornata a casa, ho visto che han fatto dei fiori bellissimi.

Eh, ottimo! Dimmi allora cosa vuoi piantare? Da dai, fammi dammi un resoconto. <chuckles>
Ma allora, io sicuramente la cosa che voglio in assoluto, che è quella che potrebbe anche essermi un po' più utile, appunto, sono le piante aromatiche.
Mh-mh. Per esempio appunto, basilico
Quindi io come idea di partenza vorrei un bel un vaso q un po' grande con una pianta di basilico e un altro con una pianta di salvia.
Mh-mh. Quindi ti piace anche quindi cucinarle
Quindi questi 2 ehm, devo adesso cominciare a muovermi per guardare bene le tempistiche, la stagionalità e tutto, però questa ci sarà sicuro.
Mh-mh.
Poi probabilmente, visto che in questo momento il lavoro non mi permette di essere sempre a casa e sono consapevole del fatto di non poter chiedere al mio fidanzato di prendersi cura dei fiori, perché a malapena si prende cura di se stesso
Figuriamoci dei fiori, dici tu. <chuckles> Andiamo ben
<chuckles> forse cederò ai cactus anche io.
<chuckles> Forse sì dai, almeno sai quello che che ti aspetta, visto che tuo padre ti ha anticipato que no, no, no, quelle no, no, mai. <chuckles> Perfetto guarda, ehm, mi sono fatto due risate quindi ti ringrazio per questa, ehm, divertente conversazione. Mhmm, è stato bello comunque sapere come non vi siete arresi e come siete andati avan andati avanti a inseguire il sogno di avere delle aiuole dignitose. De <giggles>
Esatto, e non i girasoli, quello no. <chuckles> <chuckles> Assolutamente! Infatti quello che ho imparato da mio papà è certamente la resilienza. Quindi io ti ringrazio tantissimo, dal lato mio, perché è stata una bella conversazione divertente sicuramente, ed è bello ricordare questi momenti ilari, davvero.
Esatto, non mollare.